Có chứ, đương nhiên khi mà mình bị thiếu ngủ như vậy á thì sáng ra mình, gọi là, hông có tỉnh táo, hông có năng lượng để làm việc, thì cái, gọi là, cái hiệu suất làm việc mình hổng có nè, đúng hông? Ờ, rồi thêm một cái nữa nha, khi mà mình làm việc, thật ra á mình khó tập trung lắm bạn, phải hoặc là mình làm bất kỳ cái việc gì á mình cũng rất là dễ bị lơ đãng, à, không có tập trung. Ờ, rồi từ đó thì cái, gọi là, cái công việc của mình nó cũng đi xuống, nó cũng ảnh hưởng nè, ờ, rồi cái tâm trạng của mình á bạn, rồi mình, gọi là, mệt mỏi vậy cái mình quạu quọ, mình cáu gắt lắm. Thành ra đương nhiên khi mà mình v sống với cái tâm trạng mà cáu gắt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ xung quanh mình, ờ.
Ừm, đúng nha. Ờ. Đúng rồi, mệt quá mà. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi. À, đúng rồi, bởi vì là, ờ, đang mệt mỏi như thế, đúng không? Thì chắc chắn là chất lượng của tất cả những cái việc mà bạn làm dù nó là trong công việc hay là trong đời sống cá nhân ấy, thì nó cũng sẽ đi xuống rồi. Và khi mà như vậy thì cái tâm lý nó cũng bị căng thẳng và đôi khi thì cũng không kiểm soát được và có thể là sẽ bị trút những cái tiêu cực của bản thân lên những cái người xung quanh cái sự mệt mỏi của bản thân lên người xung quanh, đúng không? Ừ, thế thì, ờ, bạn cũng, gọi là, rơi vào cái một cái tình trạng mà nó cũng, gọi là, khá là tiêu cực như vậy đi. Ờ, bạn có mất thời gian lâu để nhận ra là, kiểu, đến lúc đấy là mình cần phải thay đổi thói quen không, hay là, kiểu, có một cái sự kiện gì nó diễn ra và khiến cho bạn nhận định được là, ừ, đã đến lúc mà phải thay đổi không?
Đúng. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, ừm. Rồi đó. Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm.